Aí o que eu percebi, lá, eu fui com duas colegas da salsa, que nós somos muito unidas. Chegando lá, tinha um casal que é da salsa também, eles que mais ou menos coordenam, mas era uma mesa enorme, devia ter umas 20 pessoas, aquela mesona em L.
Uau, que legal!
É, mas eu não achei, assim, que fui muito bem recebida não. <chuckles>
É mesmo?
É.
Uau! Uau!
Engraçado sabe, da meia idade pra cima.
Sim. Hã.
Existe uma certa resistência.
Uau! Olha só, olha só.
Existe mesmo. E aí, eu foi até uma hora que eu pedi pra trocar de lugar com um colega pra ficar de costa.
É eu a hum. Porque você estava desconfortável?
Estava, estava.
Nossa, que situação hein?
É, é assim mesmo.
Uau! É
E, já, é a 2ª vez que eu passo por isso.
Uau, que chato!
Dessa vez ainda foi menos, porque eu estava com essas 2 colega, então, a gente ficou nós 3, é tipo um L, né, a gente estava na pontinha menor do L.
Sim. Entendi.
Então, nós estávamos no meio.
Fico Claro, claro, então, ficou mais, ali, vocês 3 mesmo, né?
Isso, e na hora da apresentação eu virei de costa: "Ai gente vou virar de costa pra eu ver melhor", tal.
É. Ótimo perfeito, hum.
Da outra vez, foi com uma turma da hidroginástica que eu não tenho muita intimidade, mas me chamaram pra um almoço Nossa, mas eu fiquei completamente deslocada.